बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्ण तरीक़े से सहमत हूँ, है ना। मुझे भी ये लगता है कि जो परिवार होता है ना इसमें निस्वार्थ भाव होता है। आप एक बात इसमें निस्वार्थ भाव क्योंकि देखिए दोस्ती में भी कहीं न कहीं एक जगह पे स्वार्थ आ जाएगा। दोस्त भी सोचेगा कि अ, अगर अ, मतलब मुझे कोई मेरा फायदा नहीं है, है ना? अगर उसका कोई नुकसान होगा उससे उससे, उसकी चीज़ों के इंटरेस्ट से हट कर कोई चीज़ हुई ना, तो वो भी कहीं न कहीं किसी परिस्थिति में साथ नहीं देगा। मगर परिवार वाले क्या होते हैं ना, उनके बीच में एक अपनापन होता है, है ना? जो अपनापन होता है वो कहीं न कहीं एक तरीक़े से आपके लिए कुछ भी कर गुज़रते हैं ना, कोई भी ऐसी हद पार कर जाएँगे ना। मान लीजिए आप पैसे की कोई भी ज़रूरत होगी ना, वो आपसे मतलब एक होता है ना कि पूछेंगे नहीं, किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं कि हाँ इतना पैसा लग रहा है। अब मान लीजिए अगर आपको इलाज होना है, ठीक है? आपके हज़ार-लाख रुपए जो भी है लगने हैं, है ना? तो आप दोस्तों से अगर वो पैसा माँगेंगे तो कहीं न कहीं एक समय को कतरा जाएँगे कि कब लौटेगा, कि नहीं लौटेगा, ये पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक तरीक़े से देखा जाए ना तो ये ए, अ, ये उसमें अपनापन कहीं न कहीं वो कम होता है परिवार के बीच में, है ना? मगर यही चीज़, यही अपनापन परिवार में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में?
जी बिल्कुल। हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। जी, जी। मैं देखिए मानता हूँ कि अ, ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार का सहारा हमेशा बना रहे। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई-बहन हैं जो, प्रकृति ने उन्हें परिवार नहीं दिया, वो अनाथ के तौर पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए बड़े तो वो भी हो जाते हैं, ज़िंदगी तो वो भी जी लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये कमी उन्हें हमेशा खलती है। जब वो विद्यालय जाते हैं जब वो, अ, यानी जीवन की हर परिस्थिति में अ, हर समय उनको कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है ऐसा अ, कमी महसूस होती है कि उनके भी माता-पिता होते, उनका भी एक परिवार होता। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, है ना? जिनके परिवार हैं और अ, वो एक ऐसी उम्मीद है हमारी जो हम कभी भी जो है डगमगाती नहीं है, कभी भी जो है हताश नहीं होती अ, हारती नहीं है। तो ये परिवार की मज़बूती है, है ना?
हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ जी। तो कितना अच्छा रहता है ना, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल।